突然なんですけど、何か好きなキャラクターっていますか？
はい。 ああ、もう、それで言うと、ミディズニーのミッキーが大好きですね。
はい。 ああ、え、そのミッキーの、ちょっと、魅力について少しすこお伺いしたいんですけれども。
はい。 はい。あ、ああ。 もう、自分にとって、まさに自分が子供の頃に抱いてた童心そのものみたいな。
はい。 はい。 ああ、ええええええ。
やっぱ、大人になって今、それを持ってないって自覚しているがゆえに、わあ、なんか・ミッキーみたいになりたいみたいなもんですよね。
はい。 はあ。なんか、こう、深いという深いですね、それは。とんでも <laughs>
はい。 <laughs> そうなん、そうなん、深く自分の、なんすか、心に根付いた欲が、ミッキーという形にすごく羨望の念が、はい、いってますね。
はあはあはあ。 はい。 え、それは、なんか、もう、子供の頃からお好きだったってことですか？
や、それがですね、大人になってからです。なんなら子供の頃はディズニー作品、すごく、ま、どっちかというと、意味がわかんないし、ちょっと嫌いなぐらいの。
はい。 ええ。
なんで急に歌い始めるんだろうとか。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
おで、おそらく今振り返ると、まあ、あの世界は子供の時は当たり前だったと。あのキラキラした魔法の世界。
はい。 うーん。うんうんうん。
でも大人になった今、わあ、なんて、素敵な世界で、あれを取り戻したい、みたいな <laughs> 感じですね。
うん。はあ、じゃ、なんか、タイミングがタイミングとかが合って
はい。 あ、はい。はあ、あ。ああ。
こう、ミッキーとかの魅力に気付いたっていう感じなんですか？
ああ、まさにそうですね。えっとですね、何年前だったかな？18年前ぐらいに、初めてディズディズニーシーに
ええ、はい。 はい。 うん。
行くことがあって。
ええええええ。
で、その時夜に あの、ファンタズミックってショーがありまして。
ええ、ええ、ええ。
そこで、もう、ままさにディズニーの魔法を、まあ、目の前で、なんか、体感したわけですよね。
ええ。
え、その象徴が、その、ま、そのショーの象徴がミッキーなんですけど、「うわ、これだ」って。自分が今ないものこれだってのすごく感じたの覚えています。
ええええええ。 はあ。じゃそん時、な、子供の頃はまだ、ディズニーシーとかに行ったことはなくって。はあはあはあ。
はい。 あ、行ったことなかったです。もうないです。ディズニーランドに1回行ったぐらいでしたね。地方に住んでたので、はい。
ほんのええええええ。じゃ、それが、きっかけっていう感じなんですか？ディズニーシーの。
はい。 そうです。ディズニーシー、<laughs> てかもう入った時からすぐ感動してたんですけど、ま、そのクライマックスが、夜のファンタズミックっていうショーだったんですけど。もう終始いる時は、「うわ、これだ」みたい。<chuckles>「自分が忘れてるキラキラした魔法の世界、これだ」ってのすごく感動しましたね。
ああ。はあはあはあ。 あ、そうなんですね。ええええええ。 ええ。 はい。 ええ？ はい。 いや、ちょっとすごいそのショーについて聞きたいんですけど。うん、どんなどんなショーなんですか？それ。
はい。はいはいはい。 ん、わあ、これがですね、えっと、せんきゅうひゃくろくじゅうねんか70年に、確か、ファンタジアっていう映画がありまして。ディズニーの。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
あ、50年だったかな。その、えっと、ま、えっと、なんか、実写とアニメを合わせた
はい。
映画なんですけど、ファンタジアっていうのは。ま、もちろんそれも主役、ミッキーで。
はあ。はあはあはあ。 あ、そうなんですね。ええええええ。
もしかしたら見たことあるかもしれん、ミッキーが魔法の帽子、赤いローブに青い魔法の帽子、三角帽子。
はい。 はいはいはいはい。
あれがまさにファンタジアのミッキーなんですけど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
そうなんす。それが、えっと、それをモチーフにしたショーがファンタズミック！っていうショーがディズニーシーでやってて
へえ。
だか、もう魔法いまげそれこ光だったり音楽、でも魔法、もうじつ実際に見せてくれるんですよね、その
はい、はい。 え！
それが、かもうなんか、もう魅了されましたね、ずっと見てる間。
うん。 え、そのファンタジアがもともとお好きだったんですか？映画が。
え、いや、そこまで、いや、映画自体は結構、まあ、芸術性が高いものとして評価されてて、そこまでエンタメ性は高くなくて、あんま面白いとは思ってなかったですね。ただショーが、ディズニーシーのショーが、それを形にしたものはあまりに良すぎて
はい。 はい。ああ、はあはあはあ。 はあはあはあはあ。ふあ。 はい、ほお、え、魔法魔法をさなんかミッキーするっていうごお話だったと思うんすけど、どんな魔法をかけてくれるんですか？
うーん、そうです。 はいはい。 わ、うわ、そうなんす。それがですね、まあ、そのファンタズミック！っていうショーの一番の、まあ、メッセージが、イマジネーション。
はい。 はい。はいはい。ああ、あ、はあはあはあ。
「マジネーションって、自分たちの世界を豊かにしてくれるよ」っていうメッセージ性の、あの、こもった、え、あ、ショーなんですけど、ま、そのショー中でまあ、悪役とされるやつが出てくるんですね。なんかマレフィセントとか呼ばれるあの魔女だったり
ええ。うん。 ええ。 ふん。 ああああ、はあはあはあ。
が次々そっち側、あの、その悪い人たちは悪い、ま、悪夢の方のイマジネーション。
ええ。
を見せてくるわけですよね。そのショー中で。で、ミッキーは違うと。「ほんとにイマジネーションはこういうものだ」って言って、ミッキーの、あの、着てるふ服がキラキラ光り始めて。
うん。うん。 うん。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
う、そしたら、あの、<laughs> そのマレフィセントと呼ばれる魔女が、ドラゴンに変身するんすよ、でっかいドラゴンに。
ええ。 はい。 ええ。
いや、ほんとに、そのショーショーの中でほんとに変身するんすよ、ドラゴン、でかいドラゴン。で、大きな炎を吹いて、でも、それにも、ミッキー負けそうなるんですけど、そのミッキーを持ってる魔法のスティックからいろんな魔法、ま、花火だとか、そうなんですけど、が出てきて勝つっていう。
はい。 ええ、すごいですね。ええええええ。 はい。 はい。 はい。 ほお、こお。
もうね、そそこをね、魔法をほんとビジュアル化してくれてるんで、視覚化してくれてるんで。
はいはい。
そこがね、も、説得力すごかったですね、魔法の。うーん。
うん。なんか、すっと入ってきますよね、やっぱりこう、実際に起きる起きることだったら。
あ、そう。あ、そうなんす、そうなんすそうなんす。もう体感、もうそうですね、もう言語を飛び越えて有無を言わさず体感さしてくれるので。はい。
うん、うんうんうんうん。 ええ。 はあ、じゃ、それはもう、実際に、み見て体感するってのが一番分かりやすいってことですよね。
はい。 そうです。なので、それ以降ディズニーにもう、どハマりして。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
で、いろんな作品見て、また色々好きなったんです、やはり原点をミッキー
うん。 はあ。
なんすよね、やはり、そうなんすよ。はい、<laughs> はい。
なるほど。いろいろ物語があって、ミッキーが好きになったんですね。うーん、うん。
はい。 そうです。やはり、そのディズニーの、そまあ、制作者っていか、元の元の父は、ウォルト・ディズニーと呼ばれる人なんですけど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
もう、ファ結構ファンの間ではけ共通認識なのかもしれないですけど、ミッキーはやはりウォルトディズニーそのものなんですよね。
ほう。
その、やはりウォルトディズニーも、童心を忘れなかった人みたいな、大人になっても。
はい。 はあはあはあはあはあ。
それをキャラクター化しとして形くにしたものがミッキーかな、とは個人的に思ってて。だから好きなんですよね、ミッキー、はい。
はあ。はあはあはあはあはあ。ちょちょっと、あの、ウォルトディズニーについて、ま、知らない人のために、どういった人なんですか？
はい。 はい。 はい。 えっとですね。えっと、もう、もうほんとなんですか、童心したいと思ったことに、もう目をキラキラさせながら、もう全力で、なんか、うん、全力を投入するみたいな人で。
うん。 うん。 うん。 うん。 うーん。 うん、ふんふん。 ええええええ。
で、ま、結構有名なのが、その、ま、大人になって娘が、ああ、生まれるんですね、ウォルトディズニー。
はい。
で、その娘さんと一緒にようちああ、ゆうちえああ、遊園地へ行って。
はいはいはい。
で、まあ、パパだから、あの、ベンチに座って待ってたんですね。あの、観覧車に乗ってる娘さんを見ながら。
うん。 ええ。 うん。うんうん。
うした、ふと気付いたら、他のベンチにもパパたちとかママが、まあ、ちょっとつまらなそうに座ってると。
うんうんうん。
いや、違うだろうと。遊園地、みんなが楽しむべき場所。
ふん。 ああ。
そこからディズニーランドを作ろうっていう発想になって。
へえ。ヘンゼル
だか、やっぱり、その、ウォルト・ディズニーも子供の童心のキラキラとしたものを、ま、大事にしてて、それをいろんな人に思い出して欲しいっていう人だったなってのは、個人的に思ってます。
うん。 うん。 うーん、うん。じゃあ、なんかディズニーランドとか、ディズニーシーとか、ま、それこそディズニー含む全般のものって、ま、ある種、子供向けのように作られてるけど、もっと、なんて大人の人ももっと、もっと楽しめるっていうことですな。
うーん。 はい。 はい。 ああ、はい。 そうなんす。すすそうなんす。なうーん、なんなら多分大人が、ほんとは一番楽しめる可能性を持っているとは思いますね。うーん。
はい。 ほう。いや、なんかお話聞いてると、ちょっとワクワクするというか、ディズニーに対して。ええええええええ。
はい、はい。<laughs> あ、良かったです。あ、うわ、まさに、このワクワクなんすよ。このワクワクを終始、かに作品を通して、パークをとうじて、感じさせてくれるから、ま、ディズニー好きだし、その原点のミッキーが大好きなんですよね。うーん。はい。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
はあ、あ、はあはあはあはあ。なんかこう、ま、以前にも、ええ、子供の頃ランドは行ったことがあるということだったと思うんすけど、やっぱこう、ま、ミッキーと触れ合うま、え、それこそ映画とかも通じて、ほいで、あの、ま、見ることがあったと思うんですけど。ただ、それから、もう、ディズニーそのものが好きになったっていうことだと思うんですけど、どっかその前後でミッキーへの印象って変わりましたか？
はい。 はい。 ああ、はい。 はい。 はい。はい。 ああ、やはり、まあ、なんですかね、子供の頃は、ま、単なるキャラクター。
うん。 うん。 はい。
うん、なんか、うん、なんなら優等生なんすよね、ミッキーってすごく。みんなのために行動するし、悪いことしないし。
はい。ああ、そうなんですね。ええ。ええええええ。
で、なんならなんか、その「優等生ぶりやがって」みたいな子供の頃思ってたんですけど。大人になってみると、うーん。<laughs> なんですかね？なんならディズニーって色々批判されるわけですね。金のためになんかいろいろ、なんかエンタメ作ってんじゃないかとか。その、後ろ指を全部引き受けてるのはミッキーだと思ってて。やおよやおとやお矢面に立ってるのが。
うーん。 かなり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 はあ。 あ、はい。ああああ。はあはあはあはあ。
でも、ミッキーはそれでも笑顔で、みんなのために魔法を使って守ってくれてるってのが、もう、かっこよすぎるんですよね。
うん。 うん。 確かに。<chuckles> そうですね。ええええええ。
そうなんす、そうなん。もうね、もうやっぱ、ミッキーのために頑張りたいって色々思っちゃうぐらい好きですね。うんうん。
うん。 うんうんうんうん。も、そんな辛そうな顔も一切見せずに、え、やるわけですもんね。魔法でええ。
そうなんす。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
うん。 うん。 はい。 うーん。 うんうんうんうん。 うーん。そう、ま、ミッキー、すごい、あの、まあ、お好きというか、あの、それこそウォルト・ディズニーを体現したもので、いえばそういうみんなを守ってくれる存在でああるということだと思うんですけど、どうですか？やっぱ魅力としては、ま、そういう守ってくれるところもあって、っていうところですよね。
はい。 はい。 はい。 うん。 はい。 はい。 そうですね、それもひとつですし、やはり、なんか、魔法ってあるよねって、なんか信じさせてくれる存在なんすよね、特に自分にとっては。うん、で信じた方が幸せだよねとも思わせてくれる象徴なので、ミッキーは。だからすね、はい。
うん。 うん。 ああ。 うん、ふんふんふんふんふん。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 具体的な、まあ、ま、その、セリフみたいなのってありますか？お好きなセリフみたいなの。はい。
はい。 はい。 えっとですね、それこそ、あの、ファンタズミック、今さっき言ったディズニーショーでん、あ、ディズニーシーでややってたファンタズミックでショーの最後で、も、それこそミッキーの魔法全開で、えっと、まあ、花火飛ばしたり、あの、まあ、ひ光線、まず、まあ、ライトなんですけど、光線を飛ばしたりするんですけど、その最後にミッキーがバババババンって花火鳴った後、最後にミッキーが「イマジネーションはは」って言うんですね。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
はい。 うーん。 はい。 はい。 はい。
これって、なん、押し付けがましいメッセージじゃないんすよね。
はい。 そうですね、そうええ。ええ。
「みんな魔法を思い出して」じゃなくて、なんならミッキーが一番その魔法を楽しんでる。
うん、ふんふん、うん。ああ、だからなはい。
その姿を見せることが、一番のまあ魔法の、ま、存在を、魔法の素晴らしさを伝えてくれてるっていう。
うん。 はあ、うん。
なんかね、その押しつけがましくない、そのミッキーの言い方だったり、メッセージ性がすごくなんか、ミッキーらしいなと思いますね。
うん。 うん。 うん、いや確かにそう、う、今ちょっとおお話聞いてて、そう、イマジネーションの一言が、すごいなんか色んな意味が含まれているという。
うん。 はい。はい。 はい。そう。 そうなんすよ。そのそうなんす。あ、多くを語らないが故に、多く色々解釈できるんすね、それぞれが。
ほう。うん、うんうんうん。えええええ。 ええ。
そこがね、なんかいや、ミッキー多分考えてるかわかんないですけど、なんかその、やっぱ生き様っていうんですか、ミッキーの。がやっぱり、す、魔法そのものなんですよね。うん、はい。
うん。 はい。 <laughs> ええええ。 うーん、ふんふんふんふんふん。いや、すごいミッキーへの見る目が変わるというか、そういう背景があって。ね。
はい。 <laughs> よかったです、よかった。よかったです。いや、ほんとそう思ってるとう嬉しいです。はい。
うん、ん、でもミッキーってこう、まあえっと、ま、色々それこそディズニーのあの映画に出演出たりだとかってされると思うんですけど、どうですか、見た目とか、あとは、ま、声がそのね、喋ったりするわけじゃないですか。とか、あと性格、ま、この3つで言うと
はい。 うん。 はい。 はい。 はいはい。 はい。 はい。
どれが一番
ええ？
刺さりましたか？
ええ、ええ、うわ、難しいな。でもやはり、声は結構、なんか、思い出があって。なぜかっていう、あの、ちょっ独特の話し方です、ミッキー。
うん。 うん。うん。 ええ。 うん、そうですね。
う裏声チックに話すじゃないすか、ミッキーって。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
あれってなぜ裏声チックに話すかというと、最初ミッキーの初代声優はウォルトディズニーその人なんすよね。
ええ、あるんですか。はい。 え。
そうなんす。ウォルトが、ま、キャラクターっぽく話すっていうので、思いついたのは裏声で話すみたい。
へえ。
ていうの知ってると、今でもあの形は残ってるわけです、伝統として。
はい。 いや、ええ、そういうことだったんですかね。ええええ。
てなると、その声聞くと、やはりね、やっぱウォルトディズニーを思い出すんですよね。
はい。 はあ。
そうなんす。そうなんす。そうなんす。そうなんすよ。
そんな背景があるんですね。ミッキーの上には。
んで、いまさっきおっしゃってた性格の面で言うと、最初ミッキーってすっごいいたずらっ子だったんすよね。
はい。 はい。 うん、うんうんうんうん。
なんなら、あの、ね、今だと、あの、ミニーちゃん、相手役のミニーちゃんと仲よいいっていうイメージですけど、えっと、ほん2作目で、えっとね、えっと、クレイジープレーンっていう作品がありまして。白黒のミッキーの。あん中で無理やりね、ミニーちゃんにキス迫るんですよ、ミッキーって。
はい。 はい。はいはいはい。 ええ、そうなんですか？ええええええ。うん。
で、ミニーちゃん嫌がって、ミッキー怒って飛行機の上から落とすみたいな、ミニーちゃんを。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
<laughs> そんぐらい、いたずらっ子でなんかわんぱくだったんですけど、ちょっとね、あの、そうじの PTA から苦情が来まして、確か。で、優等生なっちゃったんですけど、ただ、今でもそのね、わんぱくのシーン時々見せてくれるす、ミッキーが。
あ、そうですか、<laughs> ええ。 はあ、はあはあはあ。ええええええ。
ショーとかで、はい。て、見るとなんかね、やっぱ、あ、原点ここにあるよなみたいなの思いますね、ミッキー、はい。はい、はい。そうなん。
ああ、なるほど。 じゃ、やっぱそういう、なんて言うだろう、ま、ミッキー一貫してそういう性格があって、で、まあ、そういうわんぱくなところから、無邪気にその、魔法を楽しむっていう、あの、でしもありましたけど、やっぱそういうところに繋がってるんですね。
はい。 はい。 ああ、まあ、ま、そうです、そうです。はい。 いや、なんかね、や、もうもう、やっぱり歴史を知ってる分、よりなんかその奥深さだったにの、感じるので、そうすね、もう、うん、大好きですね。
うん。 うん。うん。 うん。うんうんうん。 うん、うん、うんうん。いや、なんかこうお話聞いてて、ほんとにあの、ディズニーがすとととてもなんかこう歴史があって、尚且つこう深みもあって、ほんとに楽しみ方ってね、ほんたくさんあるんだなってすごい、あの、勉強させていただき はい。
はい はい。 はい。 はい。 いや いやほんとに、ね、それ伝わってと、聞いて、すごく自分自身も嬉しいです。はい。
はい。はい。はい、ちょっと、もう、のまた今度、今度というかすぐにでも、あの、ディズニーランドとか、シーに行ってみたいと思いはい。色々お話聞かせてくださいましありがとうございました。
はい！ はい。 うい、ぜひ。はい。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
はい。